Como que você faz para manter o equilíbrio entre aprender e descansar?
Olha, é difícil, né. É difícil, porque assim, a gente precisa realmente pensar nessa palavra equilíbrio, né, em primeiro lugar, porque se a gente não pensa nisso, eu acho que a gente não consegue, e eh, o equilíbrio, né, então primeira coisa é pensar mesmo no significado disso, né.
Ah, é? <chuckles> Exato. Uhum. É. E o que que é o equilíbrio para você?
É isso, ter uma dose, por exemplo, acho que, eh, vo vou dar um exemplo assim, meio calculado, né. Vamos supor, assim, o dia tem 24 horas, né. Então a gente sabe que nessas 24 horas, hum, pelo menos 8 é para <chuckles> dormir.
Hum. <laughs> Claro. Hã. É, já tem ali o descanso profundo.
Isso, né, para mente e para o corpo, né.
Aham.
Aí em segundo lugar, né, vocês vai ver que sobraram 16, o que você faz com essas 16. Você tem que dividir entre trabalhar, aprender, cuidar da casa, cuidar da família, ter os amigos, né. Você tem
Eita. <chuckles> Ter momento de lazer, cuidar de você mesma, é muita é pouca é pouca hora para tanta coisa.
Isso mesmo, concordo completamente. Então, primeiro lugar é isso, você imaginar, né, o quanto tempo você tem, eh, e, eh, fora esse dos das 8 horas que são né, não vou dizer, assim, obrigatórias, mas que você precisa, né, para você se manter em pé e ficar com a cabeça boa, né, vai te sobrar 16. O que que você vai fazer com essas 16? Então, acho que é isso, é um é um ponto inicial, né, para você pensar em como manter esse equilíbrio.
<chuckles> Uhum. Uhum. Entendo. E você tenta montar uma rotina? Varia? Como é que é? Como é que você tenta encontrar esse equilíbrio?
Eu tento manter uma rotina.
Uhum, e como é que é a sua rotina?
A rotina, assim, então, o depois que eu acordo né, eu a eu acho que a alimentação tá junto, então, por isso que eu vou acrescentar esses detalhes, tá.
Hã. <laughs> Ok, sem problema.
Eu quando eu acordo, primeira coisa, eu tomo um copão de água, né.
Ah, já li, em jejum, um copo de água. Uhum.
Em jejum. Isso. Porque isso me faz muito bem, faz muito bem para o meu corpo, né. Eu sinto que o meu cor
É porque você passou ali um tempão dormindo precisa dar uma hidratada, né.
Ah, com certeza. Exatamente. E também eu eu ouvi dizer, e eu acabei acreditando, acredito, que quando você toma água em jejum, um copão mesmo, você tá se desintoxicando, né. Porque aí você toma essa água e você não vai direto tomar o seu café da manhã, você dá um tempinho.
Hum. <chuckles> Hã. Hum. Ah, é, sim.
Né.
Até porque você vai ficar bem cheio depois de tomar um copão de água. Aham, é, um copão, né, sim.
Copão, não falei copinho, <laughs> né. Mas você entendeu, tô brincando. Aí, hã, aí eu tomo meu café, eu como o meu waffle e tudo isso, e tudo bem tranquilo, sem correr, acho que isso é muito importante.
Uhum. Ah, sei. Então você escolhe ter uma manhã desacelerada.
Isso. Já começando, assim, tranquila, sem estresse, porque aí desequilibra tudo se eu já começo no estresse, <gasps> aí já foi. <chuckles>
Ah, isso é muito bom. Uhum. <chuckles> É verdade, é verdade.
E aí, hã, depois você tomar o café da manhã de uma forma tranquila, sem estresse, né, hã, vê os horários, por exemplo, se o horário de um curso é de manhã, então beleza, já vai direto para o curso, melhor ainda que seja de manhã, né, porque eu acho que é a hora que a cabeça tá mais fresca, né, pra entender as coisas.
Hã. Ah, você é uma pessoa mais, assim, da manhã, acha que de manhã você aprende melhor?
Ah ah ah, com certeza.
Porque tem gente que não é não gosta de fazer nada pela manhã, prefere fazer ali depois do almoço. Você já é a pessoa da manhã.
Eu sou a pessoa da manhã, mas eu também conheço muita gente que até da noite, que funciona melhor à noite.
<laughs> Sim, existe ali os noturnos, as corujinhas.
Existe, né.
Aham.
E aí, hã, então depende do horário, né, mas aí eu estou colocando esse exemplo que você, eh, estuda de manhã.
Uhum.
Então aí você faz seu vai fazer seu curso, tal, na hora que você volta, se você tiver que rever um pouco do que você aprendeu, fazer assim um exercício já faz em prime para mim é assim, em 1º lugar, depois que eu cheguei, então almocei e tal, vou lá e vou fazer então as minhas o meus deveres.
Hum. Ah, tá, sempre a obrigação 1º.
É, porque aí fica mais fácil, uma vez que a obrigação está cumprida, né, você já pode pensar em outra coisa, né.
Uhum. Oh, ok, uhum.
E aí, eh, é assim que eu vejo, né, que você pode equilibrar, porque você já acordou bem, você tomou o seu café da manhã tranquilo, você foi fazer seu curso, voltou, almoçou e fez as tarefas que você deveria fazer. Aí você pode descansar.
Uhum. Olha, verdade. Ok, mas, eh, por exemplo, não sei se você já passou por isso de estudar para concurso ou para um vestibular, uma prova assim que vai te exigir muito, tem pessoas que até deixam de trabalhar para só estudar, né, para passar naquele determinado concurso, isso já te aconteceu?
Já, já aconteceu.
E como você, eh, lidava assim com a pressão ou com a culpa de não estar estudando o tempo todo para alcançar aquele objetivo? Você se sentia assim, quando você parava no fim de semana e ia fazer alguma coisa, você se sentia culpada por estar gastando o seu tempo sem ser com estudo?
Não.
Ah, você então consegue equilibrar bem.
É, assim eu não me sentia culpada porque eu não sei dentro de mim tem uma coisa que diz: "vai dar certo, vai dar certo".
Olha só. Aham.
Então se eu, eh, não tivesse usando o tempo que talvez eu tivesse separado para estudar, porque eu estou cansada ou porque eu tenho outra coisa para fazer, então acho que é eu fico com consciência tranquila
Uhum. Hum.
né, é claro que se fosse assim, ah, eu não estou fazendo nada neste momento porque eu não estou a fim de fazer nada, talvez ali eu fosse me sentir um pouco culpada e ainda assim eu acho que a gente também tem o direito de não fazer nada de vez em quando, né.
Ai total, eu concordo super. E quando você está estudando você usa alguma técnica para te ajudar a não perder o foco tipo o pomodoro, planejamento semanal, alguma coisa assim?
Não, na verdade, eh, como que eu posso explicar? Hã, n não é exatamente uma técnica, né, eu acho que eu vo fico meio desencanada, né, eu falo assim para minha filha quando ela tem, por exemplo, prova de história. Falo assim: "Olha, não precisa ficar decorando", porque meu marido quer que ela decore tudo e eu acho que é muito, entendeu. Ou assim: "Lê como se você estivesse lendo um livro do Harry Potter", que é isso que ela gosta, né.
Hum. Uhum. <chuckles> Ah, sim. Aham. É, uma coisa mais literatura, né.
É. É, mas assim, mesmo que fosse história ou geografia, né, falo eu falo assim eu fazia isso, eu lia, né, mas eu não tentava decorar, não tentava nada, eu f tava eu fazia como se eu estivesse lendo uma revista, um gibi, um livro, qualquer coisa.
Uhum. Uhum.
Porque, eh, eu acredito que quando a gente lê um livro, né, como te esses exemplos que eu dei, você não tá lá preocupado em guardar cada palavra, cada vírgula, c né, colocar tudo na ordem certa, você entra na história.
Hum. Exato. Exato.
E a partir do momento que você entra isso fica na sua cabeça.
É, até porque aprender e decorar são coisas diferentes, né.
Exatamente.
É, porque o decorar você pode esquecer, e o aprender é você absorver ali aquele conhecimento.
Exatamente isso. E aí, bom, pode ser que sim, eu tinha uma estratégia assim, pensando bem, às vezes eu fazia isso, assim, ou um dia antes da prova
Aham. Hã.
ou eu era era capaz de acordar bem mais cedo, eu entrava o quê? Eu entrava 7h30, alguma coisa assim, hã, eu era capaz de acordar 5h00 e ler, mas sem estresse.
Hum. Dá ali uma última lida.
É porque aí ficava bem fresco na minha cabeça, tinha acabado de ler, estava com tudo aquilo bem, assim, eh, bem memorizado, né.
Hum. Ok. Tem gente que diz que escrever também ajuda muito a a fixar na memória, né.
E aí eu ia bem. Ai sim com certeza, às vezes você copiar, né
Uhum.
alguma matéria, só de copiar já te ajuda, porque você está concretizando alguma coisa, né.
Exato.
Então isso ajuda muito, né, então e se você faz, assim como que eu posso explicar? Eh, num momento certo, né, se você fez uma rotina onde você fala assim: "Bom, então eu cheguei em casa, almocei, estudei", você já vai ter tempo, normalmente, mesmo que seja pouco, né, para fazer outras coisas. Isso já é um descanso.
Tá. Aham. É verdade. E falando sobre descanso, a gente falou ali das 8 horas de sono, que é um descanso mais passivo, né, você tá dormindo. E sobre o descanso ativo, assim, quando você para, vai dar uma caminhada, ouve a música, mexe nas plantas, eh, que que você costuma fazer, ali, pra desacelerar durante o dia?
Olha, cuidar das plantas é uma coisa, porque aqui em casa só a única pessoa que cuida das plantas sou eu.
<laughs> Que é o seu hobby, ali.
Ficou sendo, né, porque assim, antes eu não tinha muito essa veia com as plantas, né, mas aí, hã hã, aqui em casa eu fui acumulando plantas. Tem uma planta, né, que ela vai, vou falar uma besteira, né, mas vamos dizer que ela vai tá den tendo filhos, né, são vai fazendo clones, eu não sei como que a gente explica isso nessa parte de de de jardinagem e plantas, né.
Aham. Aham. <laughs> Olha só. Uhum. Hã.
E aí a cada vez que ia tendo essa esses galhinhos com vários outros pequenas plantas, eu ia plantando. Finalmente fiquei com várias dessas plan
Ah! <laughs> De repente você estava morando <chuckles> na floresta.
É quase. <chuckles>
Aham.
E aí também eu tenho um limo eu tenho 2 limoeiros, eh, aí tem umas plantas de verão, tem manjericão, ai, tem um monte de coisa e isso me ajuda. Ah, com certeza. Ai, que delícia, adoro.
Uhum. Aham. Isso é ali o momentinho quando você tira pra mexer nas plantas, você sente que você tá descansando também, né.
E descansa a cabeça também, é muito bom. Às vezes, eu falo com as plantas.
Aham. Ah, eu já já ouvi falar de gente que faz isso, é meio terapêutico, né, também mexer no na planta, na terra, meio que se conectar ali com a natureza
Com certeza. Eu falo, assim, eu falo: "Bom dia, tudo bem? Ó, não esqueci de você não, hein, eu trouxe a sua água, eu trouxe a sua comidinha". Eu às às vezes, se eu fico muito tempo sem dar a a a comida delas, né
Ai que fofo. Aham.
o adubo delas, aí eu peço até desculpa, falo: "Ai, desculpa, eu não queria deixar você com fome".
<laughs> Olha só. E, assim, consegue, eh, identificar sinais, assim, de alerta quando você tá passando do ponto ali, tá eh, meio que quebrou esse equilíbrio, você tá estudando demais ou trabalhando demais? Por exemplo, quando você começa a ter um sono ruim, uma irritabilidade, alguma coisa assim, você consegue identificar?
É, sono ruim, não, né, mas irritabilidade total.
Uhum. Ah.
Total! Nossa, eu fico, assim, à flor da pele, né.
Então você sabe que quando você tá ficando mais irritada ali é porque tá faltando descanso?
Isso. E que não adianta continuar, porque dali só vai piorar.
Uhum. Uhum. E aí que que você faz?
Né? Olha o que que eu faço? Eu acho que eu penso no assunto, né, e tento arrumar uma solução, né. Falo: "Espera aí". Porque eu acho que se eu chegar nesse ponto, talvez, é porque eu não tivesse tido escolha, né.
Aham. Exato, pode ser.
E aí eu penso no assunto e tento encontrar uma solução, ou, né, pra internalizar isso, eu penso: "Olha, não vai ser todo dia, não vai ser pra sempre, fica calma, vai dar certo", né. Tem essa coisa da mentalização.
Ah, você tem aquele momento ali pra falar com você mesma, a mentalização?
Uhum. Porque, de uma certa forma, o fato de dormir cedo eu acho que já é um lado positivo pra mim mesma, entendeu? Para eu falar comigo mesma, para essa conversa interna, entendeu?
Uhum. É, e
Mas se eu passo o ponto, é isso, é irritabilidade, eu fico realmente sem paciência.
Ah, ok. E, assim, eh, você tenta implementar isso na sua família também, mostrar para os seus filhos, para o seu parceiro, eh, ali o como fazer esse equilíbrio entre aprender e descansar, tem alguma dica?
Sim. Olha, eu acho que e eu eu tenho uma filha e tenho o meu marido, né, pra minha filha bom, ela tá num colégio que é super forte, então, quando ela chega aqui em casa
Uhum. Ah, exige bastante dela?
Hum, hã?
Exige bastante dela, o colégio? Uhum.
Bastante, muito. Eu acho que é muito, acho exagerado, mas é assim, né. E aí eu falo pra ela: "Olha"
Hum.
"eu sei que é muito trabalho, né, é muita lição de casa, mas é importante pra você, é assim que você vai conseguir acompanhar os professores e os alunos. Então, eh, vem, come alguma coisinha, descansa, você tem direito a descansar um pouquinho, né, pra tua cabeça estar fresca e você aprender melhor" e também falo pra ela "Olha, você tem que descansar, quando chega 22h, no máximo, você já tem que estar dormindo".
Uhum. Claro. Aham. Ela é adolescente ou criança ainda? É, e esse é um período, assim, crítico na vida, né.
Ela é adolescente. É. Ela é super boazinha. Ela é super boazinha, assim, dela mesma, não tenho o que reclamar, né.
Ah Aham.
Ela é super obediente, né.
E estudiosa também, né. <chuckles>
Uhum.
Perfeito. Olha, obrigada por compartilhar as suas experiências e seu ponto de vista entre manter o equilíbrio, eh, entre aprender e descansar. Eu gostei muito da conversa, foi muito boa.
Ai, que bom. Pra mim, assim, foi um prazer falar com você, falar desse assunto, né, te agradeço também por tocar nesse assunto e me deixar pensar de novo nas <chuckles> minhas técnicas. Foi realmente muito legal conversar com você.
Uhum. Muito legal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.